Uy, alam mo, ma kukuwento ko lang 'tong aming napaka masayang, ah, tawag dito, eh, s subdivision. Ah, dumating ako dito actually, mag mag mag-aapat na taon. Oh, tama, mag-fo 4 years. Ah, lumipat kami dito, eh, siyempre alam mo naman yung tipikal na hinahanap mong bahay, siyempre yung tahimik. Lalo kung, eh, ika'y, ah, nagtatrabaho lang sa bahay, work at home setup. Hanapin mo yung tahimik na lugar, ah, komunidad, tahimik na kapitbahay, ah, siyempre yung magandang internet. Kamusta ang ano, kung binabaha ba, yan naman usually na hinahanap mo, tinatanong mo pag lumilipat ka ng bahay, eh, tsaka kamusta yung, ah, kumbaga yung koleksyon ng basura and everything. So, okey naman, nagkaroon kami ng, ah, ah, kapitbahay nung una sa tapat namin na na nakakainuman din namin, okey siya. Tapos, eh, eventually, eh, naging, ah, kumbaga nagtampo sa'min dahil gawa nung, ah, maingay yung aso nila. Which is super ingay naman talaga, na parang hinahayaan lang tumahol talaga, 24/7 halos, masasabi ko ng ganun, eh, 'no? Exag, eh, 'no, pero parang ganun na kasi, eh. So nasita namin one time, nagalit, tapos sabay eventually, hindi na kami pinapansin. So, okey lang. Hmm, so lipat, ah, umalis din, lumipat lang ng ibang kalye yata, eh, ta's may dumating na bago. Tapos, ah, yung bago na naman, ito okey na, parang ka-tropa na rin, eh, parang kami lang din kung, ah, gumalaw sa buhay. Kaya lang, yung ibang kapitbahay namin napansin ko napaka mga suplada, ayan, yung may mga suplado ta's di namamansin. Parang kumbaga kahit yung mata mo, nakatitig na na nag-aabang ka na, tumango man lang, wala. Tapos yun lang, parang kasing yung mga tao dito walang camaraderie, alam mo yun? Tapos walang kabuhay-buhay yung asosasyon dito, naturingang may, ah, homeowners association pa, puro monthly dues lang. Kasi ultimo yung, ah, yung pagpapaganda, pagpapaayos nung kalye sa labas ng gate namin, eh, napapabayaan na. Um, kumbaga, eh, iniisip ko kung papaano ako gagalaw dito na ma magkakaroon na naman ng impact kumbaga na, parang ma maging mabuhay yung asosasyon tsaka asikasuhin yung mga dapat, eh, asikasuhin, yung tipong gano'n.
Mm. Hmm, okey. Alam mo naintindihan ko 'yung ano 'no 'yung sitwasyon mo ngayon kasi, um, kaya kumbaga, um, lumipat kayo sa isang lugar na alam mo 'yun parang wala kayong masyadong kasundo, gano'n. Kasi mahirap nga talagang gumalaw eh kapagka gano'n. Pero, um, matanong kita dun 'no sa parang, alam mo 'yun parang gusto mong magkaroon ng kahit konting, um, pagbabago diyan sa, um, diyan sa subdivision niyo. Um, sa tingin mo ba, ano 'yung mga pag for example ano 'yung mga kaya mong ibigay kapagka or ilaan na oras para dun sa mga ano. Halimbawa, kasi kung parang gusto mo kahit papaano makatulong 'no sa or magbigay ng kontribusyon diyan sa subdivision mo. Sa tingin mo san ano 'yung mas maano mo, mabibigay mo, oras ba or mga mga skills mo ganyan or mga ideya or kaalaman na pwede mong ma-ishare, ganun?
Unang-una siyempre 'yung oras sa kumbaga willing akong maglaan ng time para 'yung makipag-usap sa kung sino man 'yung kailangang maka-usap para, unang-una is ihatid 'yung mga gusto mong i kumbaga mga concern mo 'di ba sa association niyo sa subdivision. Tapos eh kung kailangang, ah, magbigay ng ideya, suhestiyon, eh, willing din naman akong magbigay sa gano'n. Sabi nga, in short, ah, kumbaga eh hindi ko rin kasi alam kung, ah, saan ako, papaano ako lalapit dahil, ah, oo nga may mga tinatawag na parang board of directors pero parang siguro nasanay lang ako sa pinanggalingan ko na medyo organisado kumpara dito kaya, parang naninibago lang din siguro ko.
Hmm, okey. Siguro 'no ano talaga diyan, I mean yung parang hindi siguro sila nasanay na ano na gano'n or, um, siguro nagkasama-sama lang talaga yung mga tao na parang wala talagang ano, walang mga pagkakaisa. Kasi nakikita ko na alam mo yun, nababanggit mo kasi na panay mga suplado talaga yung ano eh yung mga mga tao diyan eh. Pero, um, ano ba, tawag dito, kung na try mo na ba na parang ano mag-reach out gano'n sa isa sa mga miyembro ng mga asosasyon diyan, ganon? Or parang yung kahit makapagkwentuhan ka man lang, para makapag share ka ng mga ideas mo.
Mm. Actually hindi pa. Ang mas ano, kumbaga kasi 'pag yung nagbabayad sa association fee sa opisina ng OWWA, si misis na pinalalakad ko dun eh. Siya naman kumbaga talagang ginawa kong incharge dun. Tapos ang mas inaano ko muna yung mismo dito sa block namin sana, di ba. Kasi bago man lang, iniisip ko eh, bago man lang akong lumayo o tumawid sa mismong sentro eh ba't di muna ko tignan kung kamusta yung samahan dito sa block namin, kumbaga 'di ba sa kalsada namin. Eh, problema dito parang
Hmm, okey.
Parang 2, 3 bahay lang 'yong medyo ano, eh, 'yong nakikipag, ah, alam mo 'yung tipikal na magkapitbahay na nakipag-usap, nagtatanguan. Dito yung sa tapat namin kasi, eh, medyo kasing idaran ko 'yung dalawang magkapatid, ayun walang problema. Eh, 'pag from time to time, eh, nagmamamam pa kami. Tapos meron 'yung sa bandang, pangatlong bahay, eh, meron naman 'yung siguro mga sing id matanda sa'kin 'yun ng matanda sa'kin 'yun dahil, ah, ano na 'yun senior citizen na, kaka-senior citizen. 'Yun, naimbitahan nga kami sa birthday nun, eh, mga gano'n. Tapos, tsaka 'yung isa, na 'yung may tindahan dito na mag-asawang matanda, sila nanay-tatay, na sila 'yung unang napagtanungan namin no'ng lumilipat kami. So iyon lang, so sana gusto ko lang kaya pero the rest alam mo 'yon, ang hirap kuhanin na parang kasi no'ng mga unang taon namin, ah, iniisip ko na kumbaga 'yung sinasabi ko sa'yo, na nag-aabang ka sa tingin na baka tumango atleast do'n man lang mag-umpisa.
Mm. Hmm. Mm.
Araw-araw na ginawa ng Diyos ginag 'pag napapalabas kami, may nasasalubong na 'yong parang ayaw tumitig pa nga, eh. So kumbaga, nag-give up na ako, sabi ko, hindi ko alam nga kung ano ba ang magiging move ko dito na hayaan ko nalang bahala sila, eh, di supladuhan ko rin, di ba?
Hmm. Mm. Okey, so ano talaga 'no, um, 'pag gano'n talaga na ano, um, alam mo 'yon, parang nafi-feel mo na hindi sila komportable, may mga ibang ano naman, eh siguro ang mga ma-i-sa-suggest ko sa'yo na mga, um, pwede mong gawin is, ah, maganda na 'yon 'no, 'yong parang nag nag-uumpisa ka na, na um, kahit papaano is may mga nakakasundo ka na diyan. 'Yong mga, parang mga 'yon nga, sinabi mong mga iilang bahay lang, mga 3. Um, diyan naman nag-uumpisa yun, eh, siguro ano na lang ang tawag dito, um, if willing ka talaga na alam mo 'yon, para maka-close mo talaga lahat ng mga nasa block mo. Siguro, yun mam um, alam mo 'yon, kahit na tumanggi sila, um, pwede mo silang ano, kumbaga paulit-ulit mo silang imbitahan, gano'n. Halimbawa, may mga okasyon kayo, ganyan or parang maliit na salo-salo, kumbaga i-invite mo nang i-invite. O 'di kaya naman, eh, alam mo 'yon, parang maging ano lang, maging paminsan-minsan maging thoughtful ka. Halimbawa is, um, siguro pagka minsan mahilig kayong lum lumabas, um, or 'di kaya parang alam mo yun, parang galing kayo sa ibang lugar. Siguro pagkauwi niyo mag-ano, parang bumili ka ng mga pasalubong, ganyan. Parang alam mo 'yon, maging ano ka lang, parang maging magbigay ka nung ano parang, um, kumbaga magmagandang-loob ka na parang magbibigay ka ng ganito. Syempre magtataka 'yong mga 'yon, eh, sabihin, "Para saan 'to?" 'no, so parang do'n nila eventually mare-realize nila na, parang do'n nila makikita na parang gusto mo talagang makisama sa, ah, sa parang tawag dito, yung isang parang isang mabuting kapitbahay talaga. Kasi, kumbaga maganda nga naman talagang tumira sa isang lugar na alam mo 'yong kasundo mo talaga lahat. So, um, sa tingin ko naman, um, pwedeng 'yong rason lang din is nagkakahiyaan or baka mamaya is, um, nami-misinterpret mo lang din 'yong pagsusuplado sa'yo ng mga ano, kasi nga may mga tao din kasi talaga na hindi hindi kaya na mag first move, eh, lalo na pagdyat pagdating sa mga 'yan nga, 'yong sa mga tanguan sa labas. Or, um pero ano na lang magkaiba na ri magkaiba rin naman 'yong 'pag kinakausap mo, alam mo 'yon, parang hindi ka talaga pinapansin. So, 'yon siyempre alam mo na sa sarili mo 'yon na, um, suplado din talaga 'yon. Nat nasubukan mo na bang ano, um, i-try 'yong mga isa sa mga nabanggit ko na 'yon?
Actually hindi pa talaga dahil gaya nga ng sabi ko, kumbaga ako kasi binabasa ko muna sa kung papaano sila, ah, kumbaga magrereact sa eye contact muna 'di ba? Pero ma oo, siguro nga tama ka na naisip ko, narealize ko rin na baka nga kasi yung mga nandito, kasi iilan lang naman yun yung, ah, sinasabi ko sa'yong hindi marunong makipag, ah, mingle man lang ayun. Pero kasi the rest, yung tipong talagang mga tao dito talaga nasa loob lang ng bahay. So, susubukan ko yun na di ko pa nga kasi ginawa yun talagang in-approach sila na sa akin mo muna, sa ako na nag-umpisa ng, kumbaga ng umapproach, na mag-first move, na hindi lang yung titig na ano. 'Tsaka mukhang okey din yun, ah, yung idea mo na kung halimbawa mapasyal ako sa ibang lugar na taon na merong mga mabibilan ng pasalubong di ba bigyan ko ng ano or kaya pagdating nitong Pasko 'no. Ano ba naman yung bigyan ko ng tig li-limang libo 5,000 yang mga yan, ewan ko lang kung hindi <giggles> sabay gano'n. Hindi ibig sabihin, yung mga maliliit nga na regalo. Okey yan, ah, tapos siguro kung nagawa ko na yun, sakaling ganun pa rin sila. Puwede ko na siguro talagang, ah, ma-conclude na talagang ayaw nila makipag-kapwa or makipagkapitbahay 'no.
Mm. Mhm. Oo. First move. Mm. Tama, tama. Kasi ano, eh, meron talagang mga tao na, ah, parang sarili lang talaga yung ano nila pinoproblema nila, ayaw talaga nilang makihalubilo. So pag ganon, um, hindi mo na ano yun, kumbaga yun na yung bagay na hindi mo ka hindi mo na kayang kontrolin, kasi kumbaga choice na nila yun. Um, ang mahalaga is ginawa mo yung part mo para makipag ano makipagkasundo or makipag, ah, makipag-close sa kanila, kasi nga kumbaga gusto mo lang talaga is, um, magkasundo-sundo kayo din na maga um, magka magkakapitbahay. Kumbaga yung pakikisama din naman kasi hindi rin naman talaga agaran yan, kumbaga may tamang timeline din diyan. Merong mga tao na matagal talagang magtiwala, ganyan. Kasi hindi rin natin alam yung istorya nila, baka mamaya, ah, minsan na sila nagtiwala tapos alam mo yun parang um nag kumbaga nauwi lang sa wala yung mga ganyan ba. So so yun, yun lang yung mga nakikita ko na mga pwede mong magawa para magkaroon ka talaga ng ano, tawag dito, ng maayos talaga na ano, um, samahan diyan sa mga ano, sa subdivision niyo 'no.
Ayan, alam mo maganda yung mga naibigay mo sa'kin. Pina-realize mo sa'kin yung mga iba pang anggulo na puwedeng, ah, nangyayari dito, kaya ako'y nagpapasalamat. Subukan ko silang kausapin nito 'pag nag-Pasko.
Oo. Walang anuman at maraming salamat din pala. Yun mag-ingat ka palagi, paalam!